Beh, caspita l'ansia con il sonno ha molto a che fare, quindi ci mancherebbe altro, senz'altro è già buono il fatto che si riesce a trovare una correlazione del perché, no, quindi già quello, è già un ottimo passo per cercare di di risolverlo. Ehm, volevo ancora chiederti, tu fai ehm, hai qualche passione ecco, al di là del lavoro proprio che è qualcosa che ti piace fondamentalmente, che ehm, fai volentieri quando possibile eccetera?
Mhmm, allora, mhmm, io, mhmm, da qualche anno oramai vado in palestra abbastanza quotidianamente, provo 1 giorno sì e 1 no, quindi questa è un po' la mia base. Uhm, c'è una cosa di nuovo che faccio da anni, ovvero leggere, che però, mhmm, insomma dato che solitamente leggo cose che insegnano, quindi, non so, uhm, cose un po' più accademiche ecco
Okay. Certo. Okay. Tecniche, okay.
Esatto, è un un periodo u un po' forse più difficile, mhmm, per la mia concentrazione quindi per il momento lo sto lasciando da parte, forse è una cosa nuova che ho introdotto, sto iniziando a fare passeggiate tutti i giorni in natura perché vedo che mi sta cioè mi aiuta n'attimo a distrarmi a a non focussarmi sul fatto che <chuckles> non sto facendo nulla.
Ottima cosa. Certo, no, beh guarda l'importante secondo me, uhm, dovresti cercare, ehm, ecco, senz'altro di, ehm, avere il il giusto input per, ehm, muoverti, per trovare quello che effettivamente poi ti ti piace fare e ti trovi nella condizione migliore as in assoluto. D'altra parte però, ehm, non devi diventare tra virgolette "un'ossessione", no, perché sennò, ehm, poi diventa una cosa che non non non ti fa bene, ti porta chiaramente a non dormire, a a stare male, insomma sotto tanti punti di vista. Hai mai pensato per esempio di, ehm, fare un po' di meditazione, un po' di yoga, cose di questo tipo che possono proprio aiutarti a concentrarti e a distenderti, e a vedere le cose da un punto di vista diverso fondamentalmente, no, con più distacco, ma sempre con la giusta lucidità, ehm, per andare avanti insomma, trovare la soluzione migliore, ma con, ehm, un aspetto più propositivo, cosa ne pensi?
Allora, uhm, ti dico che la meditazione è un argomento che conosco, nel senso l'avevo fatto qualche anno fa, però oramai è un po' di tempo che ho interrotto ed effettivamente potrebbe anche avere senso proprio perché poi negli anni ho sviluppato anche la la capacità di riuscire a entrare in 'no stato meditativo, ma ti dirò, forse il fatto di essere sempre concentrato su parte carriera mi sono <chuckles> forse dimenticato un po' di me. Quindi già già son contento il fatto che abbia notato la questione sonno, perché tante volte, mhmm, è capitato di essere così concentrato sulle cose da fare che a volte non non mi non ci faccio neanche caso quello che mi succede, quindi sicuramente magari proverò ad in da reintrodurla, ecco.
Okay. Ottima cosa. Ecco. Certo.